いや、私、あ、やっぱり、すきっ腹にビールが一番美味しいなって思うんですけど、それは、あんまよ
あ、そうなんですか？<laughs> ええ。なんかこう、暑い時に水みたいに、こう、があって飲むって感じで。
うん。 そう、そういう感じです。ほんと不健康だった頃は、ま、夏とかもビールだけで夜はいいやみたいな日とか。
ああ。 ええ。 すっごいですね。それは、なんか、あの、なんか、血行が良くなったりとか、そういうので、こう、う効能とかあるんですか？なんか。
うん。 いや、ビールは良くないと思うんですけど、でもワイン私、ワインだけ赤ワインだけは、次の日、二日酔いしないんですよ。だから、そんいう意味では赤ワインを選ぶようにしてるんですけど。
あ、そうなんです。 ええ。 ええ。